Non en vrai, heu, il y avait absolument rien d'autre, tu vois? D donc c'est pour ça, du coup je me suis dit: «Mince» enfin, en fait, heu enfin voilà quoi, genre en mode, heu, ça se fait pas tu vois? Et heu
Mmh. Ouais, je comprends. Mmh. Bah oui, tu as l'impression d'être un peu exploité quoi?
Bah, pour le coup ouais, j'a j'avais l'impression d'être une banque. <chuckles> Donc heu, tu vois? c'est pour ça et en fait je j'essaye, tu vois, de lui dire: «Non» à chaque fois et tout mais, j'y arrive pas.
Ah oui? Mmh mh. Tu as du mal. Ouais, je comprends! Surtout que tu as tu as commencé par par dire: «Oui» en fait. Les premières fois tu as dit: «Oui».
Ouais, donc c'est pour ça du coup. Ouais, c'est ça, tu vois? Donc du coup j'ai un peu du mal en fait à lui dire non aujourd'hui, et du coup je cherchais un peu, tu vois? Des conseils, heu, pour vraiment, tu vois? Bah essayer de comment dire? Genre, heu ouais, de réussir à dire non tu vois? Ouais, c'est ça et
Ouais. De réussir à à lui dire: «Non.» c'est ça? À à détourner en fait <chuckles> le son son comportement. Est-ce que tu, heu bon, il il te rembourse quand même à chaque fois, hein, tu m'as dit. Ouais, bon, heureusement, ça, c'est déjà une, heu une bonne chose quand même. Mais est-ce que, heu, quand, heu quand il te demande de l'argent comme ça, est-ce que tu sais, heu, pourquoi? Est-ce que tu sais à quoi va va servir cet argent, est-ce qu'il te le dit?
Ouais.
Ou est-ce que tu le lui demandes?
Heu, il me dit que ça sert vraiment, tu vois, pour lui, vivre et caetera. Parce que bah, en gros il a un plafond, heu, avec la banque et caetera, tu vois? En mode, il est plafonné, heu, donc du coup c'est compliqué et tout pour lui à ce moment-là, heu, donc il a vraiment besoin de cet argent, tu vois? Sinon bah, il est heu
Ah d'accord, ouais. Mmh mh. Ouais, je comprends, tu es, tu es dans l'empathie en fait, heu, tu te dis, heu tu te dis: «Mince.» ouais. Mmh mh.
Ouais c'est ça, et en fait à chaque fois, c'est l'empathie, tu vois? Tout le temps, et donc c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'en fait, tu vois, moi je suis quelqu'un de gentil, donc j'ai pas envie de blesser, ni rien
C'est ça. Ouais. Oui. Bien sûr, bien sûr. Oui, tu as peur de le bah de le de le mettre, heu de le mettre m alors, il y a 2 choses, peut-être, heu, peur à la fois de, bah de le de le mettre, heu, mal. Parce qu'il a, à priori vraiment besoin de de cet argent pour heu pour heu bah, pour combler ses ses déficits, mais peut-être aussi par peur de le de le décevoir. C'est c'est les 2 un petit peu ou c'est uniquement, tu penses, matériel pour toi?
et heu, voilà.

Non, c'est vraiment par peur de le décevoir, tu vois? que je dis pas: «Non» tu vois? Parce que j'ai pas envie de lui faire du mal et évidemment je peux l'aider, tu vois? À aller mieux, heu
Ouais, d'accord. Oui, je comprends. Mais est-ce que tu sais comment il faisait avant d'être, heu d'être ami avec toi, heu oui?
Bah, c'est ce que je me dis, tu vois? Au final genre, heu, comment il faisait, tu vois? Parce que clairement, OK, il a une copine et cetera, tu vois? Mais heu, bah si j'étais pas là, heu, je sais pas comment il ferait, tu vois? En gros, heu, du coup, ouais j'ai l'impression que, tu vois? Tous les mois en fait, c'est un peu ça. Où il va finir par me demander un peu d'argent et en fait, il va me dire: «Je te rembourse à telle date», mais en fait ça va traîner sur 1 ou 2 mois en plus, tu vois? Et heu, ouais c'est ça, tu vois? C'est qu'en fait, heu, à là tu vois? J'attends encore mon le dernier prêt d'argent que je lui ai fait, quoi.
Bien sûr. D'accord. Ouais, c'est ça. Oui. Ah oui, oui, donc c'est quand même problématique. Mmh mh. D'accord. Bah écoute, heu, tu tu crois pas que tu pourrais, heu, simplement lui bon là là attendre qu'il, heu qu'il te rembourse, bien entendu, et puis si, heu, si à nouveau, il vient te voir en demandant de l'argent, comme ça. Essayer, heu, simplement de alors pas de renverser la situation, mais heu, ben de lui dire: «Tu sais? en fait, heu, pour moi là, c'est super compliqué, parce que, heu heu, moi aussi, j'ai des, heu, j'ai des des des plafonds, heu, que je que je peux pas dépasser, et à chaque fois que je te prête de l'argent comme ça, heu, beh, finalement, c'est plein de de choses que j'aurais voulu faire et que je je ne peux pas faire, que je mets de côté. Donc heu, ça ça m'embête un petit peu de de te donner comme ça, de de l'argent régulièrement. Ja j'ai bien j'ai voulu te te rendre service, heu, voilà les 1ères fois et je comprends que tu aies pu en avoir besoin. Mais pour moi, ça devient vraiment compliqué en fait, heu, de de subvenir à tes besoins quelque part». Tu crois pas que tu pourrais essay ouais?
Ouais en vrai, heu, tu as raison! Faudrait vraiment que j'essaye de dire ça tu vois? Heu et quand j'avais commencé à aborder les choses, tu vois? Avec lui. Il m'a tout de suite pris un peu dans l'empathie, en mode: «Ouais, heu, franchement c'est super compliqué et cetera, heu» bah, comme quoi genre vraiment, heu, bah genre sans sans moi, il aurait rien pu faire, heu, qu'en gros, je suis un peu comme son meilleur ami, tu vois? C'est ça, en fait, tu vois? Il essaye de me prendre par les sentiments. C'est ça, alors qu'en fait, tu vois? Un meilleur ami, tu lui parles pas 1 fois tous les mois, pour lui demander de l'argent, tu vois? Tu viens lui demander tous les jours s'il va bien et cetera, tu vois?
Ah. Mmh mh. Oui, en plus, il te valorise. Ouais, c'est ça. Il joue s il joue sur tes sentiments. Mmh mh mh. C'est ça. Non, non. Bah écoute Bien sûr, bien sûr, tu as tu as tout à fait raison et est-ce que, heu pourquoi, toi, qu'est-ce qui fait finalement que tu le considères comme un ami? Est-ce que tu le considères vraiment comme un ami, du coup, maintenant?